Okay, vielleicht sollte ich dann mal ich weiß jetzt nicht, woran's liegt leider.
Okay.
Ähm, ob an der Verbindung ist. Aber, hm, es wird aber m
Aber du hattest auch vielleicht wird's gleich noch besser, noch mal probieren. Also, du hattest also auch Brückentag, bist aber nicht weggefahren jetzt am langen Wochenende, sozusagen. Okay.
Okay. Genau, genau. Ich bin dageblieben, einfach nur zum Ausruhen, dass ich gesagt habe: „Ich bleibe erst mal hier.“ Aber genau, genau. Sonst mag ich eigentlich auch besser. Also, ich bin auch gern mal ku f 'n Kurztrip weg, also, tatsächlich, ja. Ich mag's auch.
Mhm. Genau. Wir waren ein paar Tage an der Ostsee und ich finde, so 'n perfekter Urlaub ist für mich hat auch immer was mit Wasser zu tun. Also, ich bin auch gerne jemand ich fahre gerne ans Wasser. Also, ich muss da auch nicht immer ins Wasser rein. Also, es ist jetzt nicht so ich kann auch im Frühling gerne mal an die See irgendwo fahren. Nur aufs Wasser zu gucken finde ich einfach schon beruhigend. Einfach es glitzert so schön, wenn die Sonne drauf scheint. Oder man kann ja mit'm Boot auch 'ne kleine Tour machen, oder so. Ähm, also, das finde ich also, Wasser ist bei mir wirklich macht viel aus.
Mhm. Das stimmt. Mhm.

Das wie du schon sagst, passen sondern ich ein Interesse habe oder ähnliche Sachen machen möchte. Sonst wird's schwierig, aber wenn man, sage ich mal, die gefunden hat oder die richtigen Leute gefunden hat, macht's natürlich umso mehr Spaß.
Ja, das finde ich auch, ja. Doch, da gibt's schon tolle Sachen.
Ah, ja, ich finde cool. Ja, also, alles hat seinen Vorteil. Also, jede Art von Urlaub macht halt anders Spaß, würde ich sogar sagen. Hm.
Mhm. Ja. Ja, Urlaub ist allgemein finde ich, eh wichtig, muss ich sagen. Wenn Wenn man von der Arbeit einfach mal abschalten will, ist halt Urlaub wirklich, ähm, schon wichtig, dass man auch regelmäßig also, ich bin j eher jemand, der fünfmal im Jahr in Urlaub fährt, als wie nur einmal dann oder so. Also, lieber öfter und dann das muss schon sein.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dann danke für deinen Einblick. Hat mich sehr gefreut.
Ja, gerne. Ich habe zu danken. Mach's gut. Tschüss.
Und schönen Tag.

Ja, ja. Ne, bin ich genau, dass ich sage ich möchte viele kennenlernen, so wie ist das Essen dort, was essen die Leute typischerweise da. Ich das, weil du sagst, im Hotel ist das eigentlich sehr, sehr wenig mit dem zu tun, wie's Ich bin auch 'n Mensch ich gehe lieber raus, ne? Ich buche meistens Hotels ohne Frühstück und Abendessen. Beim Schlafen komme ich her, aber sonst will ich alles andere außerhalb vom Hotel erleben.
Mhm, genau, ja, das finde ich auch, doch. Klar, man bleibt mal auch mal 'n Tag nur im Hotel und ist auch mal schön und so. Ähm, aber ich liege dann auch eher lieber am Strand. Ich bin jetzt auch niemand, der sich da an 'n Pool legt und dann grade das hasse ich auch im Urlaub, wenn dann wirklich morgens die Leute da u um so kaum geht die Sonne auf, um 6:00 da schon mit ihren Handtüchern um den Pool schleichen und da ihre Handtücher da alle hinschmeißen. Fürchterlich. Also, das geht gar nicht.
Mhm. <giggles> Ah ja. Ich habe das heute in den Nachrichten gelesen. Ich habe heute a ich weiß nicht, auf Social Media, ähm, ich war Lanzarote, da zwischen Engländern und Deutschen, ähm, so früh so 'n Kampf anfangen. Also um 9:30 macht der Pool auf und um 8 stehen die Leute dann schon da, um 9:30 ihr Handtuch hinzuwerfen.
Mhm. <snorts> Fürchterlich. Also, ne.
Das ist doch das macht doch kein Spaß, ne.
Ne, das macht doch e wie du sagst, das macht überhaupt keinen Spaß. Das hat m für mich mit perfektem Urlaub nix zu tun, und ich will ja nicht den ganzen Tag am Pool liegen. Da kann ich ja auch hier ins Freibad gehen oder kann mir im im im Garten so 'n Pool selber aufpusten und mich daneben legen mit der Liege, so ungefähr. Also, ne also das das ne. Also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde, das sollte auch von den Hotels eigentlich unterboten we werden. Also, wenn dann wirklich keiner aufm Handtuch liegt, dann, ähm, wird halt geguckt und wenn dann was weiß ich, dann keiner kommt oder dann n auch keiner im Wasser ist, dann müssen die Handtücher auch eingesammelt werden. Das geht dann auch nicht, also finde ich.
Ja. Das finde ich auch. Ja, ja und du siehst echt, dass die einfach stundenlang also, ich verstehe es, wenn du essen bist 'ne 1/2 Stunde oder so, okay. Aber du siehst Leute, die haben ihr Handtuch hingeschmissen, sind 2, 3 Stunden nicht da, wo ich mir denke: „Das kann doch nicht wahr sein.“
Ja.
Ja, aber Hotels müssten da was
Die dann länger schlafen wollen oder so, oder was weiß ich. Der Mann muss sich anstellen, muss das Handtuch draufschmeißen, und dann die Frau liegt noch im Bett, und dann wird gemütlich gefrühstückt und mittags um 13:00 gehen sie dann mal an Pool, wo andere vielleicht dann schon morgens, äh, einfach nur von 10:00 bis 12:00 mal gerne geschwommen wären oder hätten sich mal auf 'ne Liege gelegt oder irgendwas gemacht und das geht nicht. Also ja.
Genau. <laughs> Genau. Ja, das sollte echt nicht sein und das auch kein Spaß. Also ja, da in da würde ich dann auch sagen weil wenn ich mir dann denke: „Okay, ich muss irgendwie darum kämpfen, das ist Urlaub für mich.“
Ne.

Wir
Das ist auch so Plattform, wo man halt nicht man nicht ins Hotel geht, kann da Wohnungen, ähm, oder auch Ferienhäuser eigentlich in jeder Stadt. Das man’s auch mieten kann. Aber ist immer so 'n bisschen das manche sagen: „Hey, ich möchte lieber ins Hotel.“ Und, äh, ähm, der mein Frühstück, mein Zimmer wird gemacht. Manche Profile gehen über die Ferienwohnung ja.
Mhm. Ja. Da gibt‘s ja zum Glück ganz viel v äh, verschiedene Möglichkeiten und deswegen ist das auch gut, dass jeder dann entscheiden kann, was für ihn einfach den perfekten Urlaub ausmacht, äh, und was nicht. Also, ich f ich kenne noch welche im Bekanntenkreis, die lieben es so, Rundreisen zu machen, wo ich sage, das wäre überhaupt nicht mein meine Art vom Urlaub. Natürlich, man sieht viel, aber ich bin danach, glaube ich, wieder urlaubsreif, wenn ich da eine Woche mit ‘m Bus irgendwo rumgefahren bin. Also, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, das das ist es nicht.
Mhm. Ja. Ja, dann mhm. Bist dann auch jemand, der eher lieber wenn der Kunde was gibt, der find so 2 einmal die, die im Hotel bleiben. Hotel, Frühstück, Hotel, Essen Hotelanlage, und dann die auf eigene Faust dann auch einfach mal sagen: „Hey, ich möchte das Lokalleben mal sehen, ich gehe raus.“ Bist du dann eher der 2. Typ?
Also, ich bin eigentlich jemand, der rausgeht, muss ich sagen. Auch auch früher, auch als ich jetzt noch keine Kinder oder Familie hatte, also, egal in welchem Land. Ich war schon ganz oft in Tunesien. Also, ich liebe einfach das Land, wo ich auch wirklich ach komm, mit Anfang 20 auch öfter mal war. Und dann einfach raus aus dem Hotel und also, ich habe mich auch nie irgend in in keinem Land irgendwie mal unsicher gefühlt, um zu sagen: „Oh, ich kann nur in der Anlage bleiben.“ Also, das ist auch was, da möchte ich eigentlich auch keinen Urlaub machen. Wenn ich weiß, ich fahre in irgendein Land, wo ich die Hotelanlage nicht verlassen kann, äh, das wäre für mich eigentlich ‘n No-Go. Also, da dann Urlaub zu machen, weil ich will ja auch raus. Ich möchte ja vielleicht auch ‘n bisschen Kontakt mit den Leuten oder auch das einheimische Essen probieren und nicht halt diesen Touristenfraß, sage ich jetzt mal, den man dann da abends da beim Halbbüf ach, ähm, <tsk> beim Halbpension oder was beim Buffet kriegt.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm.

Stimmt, ich kommt ich denke, es kommt immer bisschen wie lang man auch unterwegs ist. Also, wenn ich jetzt 2, 3 Tage unterwegs bin, dann ist ein Stadttrip auch cool, aber wär's viel länger, dann fände ich's auch ziemlich anstrengend, glaube ich. Also, so gute Mischung wie du schon sagst.
Genau, das finde ich auch toll, 'ne gute Mischung. Doch. Und ich liebe es auch, mir im Urlaub mal 'n, äh, Mietwagen zu nehmen. Das finde ich eigentlich total toll. Also, wir reisen auch gerne nach Sardinien, ähm, auch mit der Familie. Ähm, ich habe, ähm, Kind, ähm, und und Mann und alles. Und das finde ich ganz toll, wenn man 'ne Flugreise macht, dann das wir buchen uns immer dann Mietwagen gleich von Deutschland aus, äh, und sind dann total, äh, flexibel, und dann mal ein Tag an Strand, ein Tag fährt man 'n bisschen rum oder man fährt mal 'n halben Tag rum oder so und geht danach noch an Strand. Also, da ist man ja ich finde das toll, wenn man im Urlaub flexibel ist, muss ich sagen.
Ja, ja. Oh, ja. Mhm. Finde ich auch, finde ich auch. Also, ich finde, der Faktor ist immer also, wenn ich jetzt den Urlaub nehme, der jetzt, sage ich mal so der Sommerurlaub ist, dann will ich ja auch zurückkommen und möchte halt auch entspannt sein und nicht, dass ich zurückkomme und sage: „Ich bin so fertig.“ Ähm, genau das ist mir schon wichtig, dass ich sage, <clears throat> wenn ich ausruhen möchte, dann eher, okay, ich bin 'ne Woche am Strand mit 'n bisschen Möglichkeit auch was zu erkunden. Ähm, aber es gehört wenn ich an Traumurlaub denke, denke ich auch eher primär jetzt an Strand, Meer, Sonne als jetzt, äh, ja, so 'n Aktivurlaub oder 'n Städtetrip.
Ja, ja, wollte ich grad sagen, so 'n Aktivurlaub, wo manche dann 2 Wochen wandern gehen oder oder solche es gibt ja auch solche Radreisen oder irgendwas, wo man dann irgendwie 7 Tage am Stück nur Fahrrad fährt. Also, das wär auch nichts für mich. Also, das ich fahre gerne mal Fahrrad, aber ich fahre nicht 'ne Woche am Stück da irgendwie Fahrrad und laufe danach noch oder irgendwie 'n Berg hoch oder so. Ne, das das bin ich dann auch nicht, muss ich sagen. Und ich bin auch nicht der Typ so so Rundreisen. Ich finde es total schön, mir auch da verschiedene Sachen anzugucken, aber ich bin nicht jemand, der sich 'ne Woche im Bus setzt und und jeden Tag da 300 Kilometer in 'ne Weltgeschichte rumfährt. Und dann immer morgens pünktlich um 8:00 fährt der Bus ab. Also, das wär für mich totaler Stress. Also, das ist für mich kein Urlaub.
Oh nein, ja. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Mhm, ja, ich finde, man muss auch so 'n bisschen ja, die Möglichkeit zu sagen: „Hey, heute will ich auch mal später aufstehen.“ Ich bin nicht so an Pläne gebunden. Klar, gewisse Pläne hast du natürlich, aber man sollte auch 'n bisschen sagen können: „Hey, heute muss ich jetzt nicht um 8:00 in den Bus steigen oder um 8:00 der nächste Tour sitze." Manchmal will man einfach auch mal später aufstehen oder einfach mal, ja, bisschen länger liegen bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann halt der Vorteil, wenn man 'ne Ferienwohnung hat, dann ist man ja noch flexibler, obwohl ich im Urlaub mich natürlich auch gerne mal zum Frühstück oder Halbpension oder so an Tisch setze. Das muss ich schon sagen. Ähm, aber es kommt immer drauf an, was man möchte. Also, ich ich ich also, ich muss nicht jeden Urlaub, sage ich jetzt mal, mit Halbpension irgendwas haben, sondern ich gehe auch ab und zu echt gern mal in 'ne Ferienwohnung, um dann wirklich ganz flexibel zu sein. Man muss ja nicht immer kochen, sondern man kann ja auch vor Ort dann, äh, essen gehen oder irgendwas machen oder solche Sachen. Das ist ja
Mhm. Ah, mhm.